Ừm, vậy là bạn cũng hay bị, ờ, đi trễ thành ra là bạn bị vội, đúng không? Thì cái đấy có thể thông cảm được với bạn đây, thế nhưng mà nhân tiện cái việc mà bạn nói là bạn, ờ, hay bị đi trễ này này, thì không biết là cái buổi tối hôm trước đấy, trước khi bạn đi ngủ đấy, thì bạn có hay cái thói quen ví dụ như là bạn thức muộn này, rồi là bạn, ờ, dùng điện thoại này kia, có nghĩa là cái giấc ngủ buổi đêm của bạn ấy, nó có được chất lượng hay không?
Đúng rồi. Ừm. <chuckles> Mình nghĩ là sẽ có nhiều người giống mình á, là mình, a, cái cái giấc ngủ của mình sẽ không được chất lượng đâu, cái này là tùy nha, ví dụ như là khi, à, mình, a, buổi tối á thì mình hay lướt điện thoại nè, hay là mình chơi game. Mình không có để cái khoảng thời gian mà trước khi ngủ á nó nó diễn ra êm đềm á, mình cứ lướt điện thoại thôi, hoặc là mình chơi game, đôi khi á là mình còn ăn vặt nữa. Có thể là mấy cái điều này nó khiến mình cảm thấy như là mình sẽ khó ngủ hơn á bạn. Ngoài ngoài ra nha ngoài ra á, khi mà có nhiều ngày mà buổi tối mình kh không ngủ được á, mình còn s sử dụng thực phẩm chức năng nữa, mình sử dụng những cái kẹo, gọi là, kẹo kẹo ngủ á bạn. Mình cũng thấy nó khá là hiệu quả nha, nhưng mà nhưng mà khi mà buổi buổi sáng ngày hôm sau á, mình lại cảm thấy là mệt hơn nữa.
À, thế à. À, rồi, bạn mô tả giúp mình. À, mình hiểu. Ừm, vậy à? Trời, rồi. À, vậy à. Ừm, rồi. À, rồi, à, có lẽ là nghe qua cái trường hợp này thì có thể nói rằng là bạn cũng đang, ơ, có nghĩa là lạm dụng hoặc là có thể là đâu đấy bạn cũng phụ thuộc vào cái kẹo đó, đúng không? Thành ra là nếu như có cái kẹo đó thì bạn ngủ được, còn nếu như không có là bắt đầu là bạn sẽ bị mất ngủ, bạn không quen, đúng không? Ô kê, ờ, vậy thì mình hỏi thêm bạn một chút nữa ấy, là bình thường khi mà trong ngày bạn làm việc ấy, mà bạn cảm thấy bạn mệt ấy, thì bạn có để ý là bạn thấy đầu óc của bạn đôi khi ấy nó mệt hơn cả cơ thể không?
Ừm. Chính xác rồi. Ừm. Ồ, có nha, thực lâu lâu á mình cũng cảm thấy mấy như thế luôn á. Vào những lúc như thế á, mình thực sự là mình không làm được việc luôn, kiểu như là, mình chỉ ngồi mình mình chỉ ngồi đó mình nhìn màn hình thôi, mà đôi khi á là cái việc mệt mỏi như thế á khiến mình hông có tập trung được mình làm việc á, xong mình lại, a, có một cái thói quen là mình trì hoãn cái công việc đó sang ngày hôm sau nữa. Và cái khoảng và lúc trong lúc mà công việc, a tâm trạng mình đang bị mệt á, cơ thể mình đang bị mệt á, thì mình có xu hướng là mình, a, dùng mạng xã hội, mình lại dùng mạng xã hội mình giải trí trong giờ làm luôn. Thực sự cái vấn đề này nó rất là nan giải luôn ấy, mình không biết cách giải quyết luôn.
À, rồi. Ồ, mệt mà, đúng không? À, lại trì hoãn công việc. À, ồ, mình hiểu. Ô kê. Ồ, vậy à. Mình hiểu rồi. Ừm, vậy là chính ra là cái, ơ, điện thoại với cái mạng xã hội nó cũng đang ảnh hưởng cả cái lúc mà bạn à, tối trước khi đi ngủ này, và cả cái lúc mà bạn lang làm việc, mình hiểu đây. Thế thì nhé, vì chính vì cái việc mà bây giờ giấc ngủ của bạn nó đang không chất lượng ấy, thì, ờ, bạn cũng đang thấy là bạn đôi khi là cái, ơ, não của bạn, à, nó cũng đang mệt, tinh thần nó cũng mệt, đúng không? Thì đôi khi nhá, à, bạn cũng có nói là bạn cũng bị thiếu ngủ mà, thế thì việc bản thân bạn bây giờ ấy, bạn có phân biệt được cái việc là đâu là mệt vì bạn đang thiếu ngủ và đâu là bạn đang mệt vì bạn đang căng thẳng tinh thần không?
Chính xác rồi. Đúng.